Alors, je voudrais te parler un petit peu de ma situation actuelle, heu et du ressenti que j'ai, heu, vis-à-vis, heu, heu, de ma vie professionnelle. Heu, parce qu'en fait, heu, ça commence à empiéter, heu, sur, heu, sur ma vie perso et heu, je le sens, je le ressens, je sens qu'il y a quelque chose qui qui se qui se passe et ça m'embête beaucoup. Heu, du coup, voilà, j'ai j'ai pas vraiment beaucoup l'occasion d'en parler, heu, alors j'en profite pour, heu, p pour me confier un petit peu et et voilà, entendre, éventuellement, peut-être, heu, heu, ton ressenti sur sur ce point et et peut-être que tu pourrais, éventuellement, heu, m'aider à trouver au moins une piste de réflexion.
Mmh mh. Mmh, bah, écoute, tout d'abord, heu, je te remercie pour, heu, pour ta confiance. Hem, est-ce que tu pourrais m'en dire plus, en fait, sur, heu, la nature du déséquilibre entre, heu bah, du coup ton travail, qui, heu, comme tu le dis, empiète sur, heu, la dimension personnelle de ta vie?
Mmh. Oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, je vais te je vais te donner, heu, tous tous les détails, bien sûr. En fait, hem, il se trouve que je travaille, heu, actuellement, heu, dans l'industrie, dans le secteur de l'industrie et hem, je travaille en en horaires décalées, heu, ce qu'on appelle les trois-huit si si ça te parle, si tu connais?
D'accord. Mmh. Oui. Oui, oui, je vois, ouais.
Heu, du coup, voilà, c'est vrai que mes horaires changent, heu, chaque semaine de façon hebdomadaire, heu, heu, une fois du matin, une fois de l'après-midi et une fois de la nuit et heu, dans un roulement, heu, mais heu, c'est c'est très, heu, c'est très demandeur, physiquement. C'est vraiment très épuisant et hem, là, maintenant, c'est vrai que ça fait ça fait quelques années que que je fais ça, hem, notamment parce que voilà, j'ai j'ai aussi des responsabilités des responsabilités familiales, heu, heu, je suis père de famille, donc c'est c'est ce qui nous permet de manger et de de payer les charges. Heu mais hem, quelque part je m'é je m'épuise, je me fatigue et che je je j'ai l'impression de de rater des moments de vie avec ma famille, heu, parce que parce que, quand quand j'ai du temps libre, bah, disons que je je suis souvent endormi, assoupi, heu, heu, en train de faire une sieste, heu, et ou je loupe des choses, hein, clairement!
Mmh mh. Mouais, je comprends, ouais. Mmh mh. Mmh mh, ouais, je vois. Mmh. Bah, effectivement, de ce que tu décris, heu, ça doit vraiment être très difficile, en fait, de d'arriver à trouver, heu, du temps libre qui ne soit pas, heu, on va dire, la conséquence, heu, par ton repos et et ta fatigue, heu, de, heu, bah, de ton activité au travail et du roulement, heu, qui est effectivement est un rythme éreintant. Donc heu, je comprends qu'en plus, bon, ce qui est ce qui est c'est vrai que la culpabilité que tu ressens par rapport au fait que, bah, quand tu rentres du travail, tu prends le temps pour récupérer, donc tu passes à côté, heu, bah, de moments avec ta famille, heu, ça doit être vraiment, heu, très dur à vivre au quotidien. Donc, vraiment, je compatis. Hem, au niveau de au niveau de de des emplois du temps, heu, de de ta famille et de toi, tes, t des congés, quand tu en as et cetera. Est-ce que tu dirais que, heu, il y a quand même des des plages horaires, on va dire, heu, sur plusieurs mois, où vous arrivez à vous r à vous, heu, à vous faire des activités tous ensemble, un peu pour compenser? Ou tu as vraiment l'impression de même pas avoir le temps de profiter durant ces moments-là, on va dire, heu heu, de de congés ou de vacances scolaires de de tes enfants, heu?
Mmh mh. C'est ça. C'est ça. Merci. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Si si, si si, heu, alors on arrive, hem on arrive à trouver du temps pour, heu, pour nous. On arrive à trouver un un peu de temps pour nous, mais, en fait, c'est toujours ça va ça va toujours demander un un effort de ma part. C'est-à-dire qu'il faut, heu, absolument que je me fasse, heu, violence, quoi. Heu et au final, heu, même, hem, sans le vouloir, je dois dégager, heu heu, une impression de de pas avoir envie d'être là. Et heu, c'est c'est c'est ce que ma compagne m'a m'a déjà dit. Et heu, et en fait, au tout départ, c'est vrai que je comprenais pas vraiment. Heu, j'avais l'impression je prenais ça comme un reproche. Mais elle me disait: «Heu, on dirait que tu ne passes pas un bon moment et on dirait que tu n'as pas envie d'être là». Et heu, et en fait, c'était parce que j'étais, mais, éreinté et que, finalement, heu, je je prenais un peu sur moi pour pour passer ce moment. Mais moi, finalement, voi voilà, j'en ai pas vraiment profité non plus donc heu, j'en suis le le premier malheureux, finalement.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, je vois. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bah, oui oui, tout à fait. Je pense que, de toute manière, heu, là, tu dans dans la situation dans laquelle tu es, heu, c'est vrai que le fait de de on va dire, de de recentrer, on va dire, heu heu, le peu de ressources qu'il te reste pour essayer de faire, heu, entre guillemets, «acte de présence» tout en en souffrant toi-même parce que tu aimerais pouvoir plus profiter, ça doit être difficile. En plus, justement, bah, de ce rythme, de cette fatigue, de cette énergie que tu mets à essayer d'être là et d'avoir les reproches derrière, heu. Ouais, ça doit vraiment pas être, heu heu, bah, facile, dans le sens où, bah, c'est pas ta responsabilité, heu heu, pleine et entière parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, heu heu, tu fais ça aussi, bah, par nécessité. Tu nourris ta famille avec ça. Heu, c'est difficile d'ajuster, heu, on va dire des horaires, heu, dans le cadre de ton travail, où, bah, on peut avoir tendance à te solliciter et déjà déjà il y a un point très important, c'est-à-dire, bah, les trois-huit. C'est-à-dire que ton rythme de de sommeil et de, on va dire, ton rythme diurne-nocturne, bah, en fait, est est est cassé plusieurs fois et à répétition. Donc, déjà c'est un très, très gros rythme à tenir. Hem, est-ce que tu as déjà essayé de de
Mmh mh. Et oui. Tout à fait. Oui, oui. Mmh mh. Oui. C'est vrai.
de de parler, en fait, de cette problématique ouvertement avec ta compagne? Bah, pour lui faire, heu, entendre aussi que, bah, c'est pas, heu, nécessairement de ta volonté et que toi-même, en fait, tu tu culpabilises et tu tu es triste de cette situation. Est-ce que vous avez pu d en discuter, heu heu, dans un cadre, on va dire, heu heu, qui qui soit complètement, heu heu, à l'écoute, tu vois? Pas dans une situation de reproche ou ou conflictuelle. C'est c'est une discussion qui est qui est déjà arrivée, heu, ces derniers temps?
Mmh mh. Heu, non, heu, c'est c'est c'est pas une discussion qui est arrivée parce que, mmh, finalement, heu, personne ne me reproche rien. En fait, heu, finalement, je crois qu'ils ont, heu, bah, c'est ça c'est ça, c'est et de ma part, en plus, un constat plutôt personnel, finalement. Parce que, hem, moi, ils me ils ils ne me font pas de reproches. Je pense qu'ils sont tout à fait conscients que je je je je joue mon rôle de père de famille et de soutien de famille et que je le fais tout de même avec, heu, bonne volonté. Donc heu, c'est pour ça qu'ils ne me ils ne me jugent pas là-dessus. Mais, heu, de moi-même, je je le sais. C'est même pas, heu c'est c'est c'est je je sais que je passe à côté de quelque chose. Je sais que quelque chose se transforme et et et j'ai pas et j'ai pas de pouvoir dessus. Je le vis. Je le constate et heu, et et et c'est et c'est essentiellement ça, en fait, qui provoque, heu heu, mon mal-être, heu. C'est tous les les questionnements qui sont à l'intérieur de moi. Maintenant, je je ne vis pas de reproches, je ne vis pas de de reproches, heu, hem, mais, heu, par exemple, heu, voilà, je sens, par exemple, que certains moments, heu, mon fils aura plus de de facilité à aller se confier à sa mère, heu, qu'à moi, heu, tout simplement par parce que moi, bah, je suis bien plus absent et que mon lien est peut-être moins fort.
Oui, c'est plus un constat, en fait, heu, mmh mh. D'accord, OK. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. OK. Mmh. Mmh. Oui, j bah, en fait, heu heu, c'est vrai que, heu, en fait, la la complexité, déjà, de ta situation, heu, nés en fait, heu, je pense que, par rapport à, mmh, bah, en fait, ton ton cadre familial, heu, comme tu le dis, en fait, tu as l'impression, en fait, de de pas pouvoir renforcer des liens, parce que, de toute manière, heu, tu te sens, heu, cassé, heu, et heu, la culpabilité qui s'ajoute, vraiment, si ça peut, heu, te rassurer, heu, c'est notre cerveau a tendance, on va dire à, heu, on va dire, heu, nous nous infliger ça et en même temps c'est totalement légitime, parce que tu souhaiterais être plus présent auprès de ta famille et c'est très louable, mais c'est vrai que cette culpabilité, en fait, elle vient par-dessus, heu, parasiter, en fait, heu, on va dire, heu, bah, ton énergie globale, au sens où, bon, tu as conscience de la situation, mais il f pour compenser, ce serait bien aussi d'avoir de garder à l'esprit que ce n'est pas de ta responsabilité, en soi. C'est-à-dire tu ne décides pas de tes horaires de travail, tu tu tu es tout le temps, heu, tu es sur tous les fronts, tu même pour ta famille, même si, beh, tu as l'impression de louper ces moments, parce que, bah, voilà, tu as beaucoup de fatigue à rattraper, je pense qu'en tout cas, le fait d'arriver à à à te recentrer et de savoir, en conscience, que ce n'est pas ta faute à toi, même si après, bah, je comprends que ça n'enlève pas le, heu, la peine que tu peux avoir au du fait de de de ne pas profiter assez. Heu, je pense que, voilà, déjà mettre de côté, si c'est dans l'ordre dans la mesure du possible, le fait que tu n tu l'as bien dit, et ça ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que tu, bah, tu n'as pas trop de pouvoir là-dessus, sur ces horaires. Par contre, heu, en dehors de cet aspect-là, du coup, heu, bah, de de fatigue, de culpabilité, est-ce que, heu, ce serait envisageable, pour toi, heu, de de rencontrer, heu, la médecine du travail, ne serait-ce que pour avoir un arrêt ponctuel, heu, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être, bah, une justification du fait que voilà, tu tu es vraiment, heu, fatigué? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là qui puisse être possible avec ta ton entreprise?
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. Mmh. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Bien sûr. Mmh mh. C'est ça! Mmh mh. Oui, oui, je je pourrais peut-être, heu, envisager une piste comme celle-ci, mais c'est vrai que que j'y avais jamais vraiment pensé. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, de solliciter un médecin, heu heu, voilà. C'est vrai que bon, heu heu, c'est toujours un peu délicat, heu heu, de d'avouer, et d'avouer, heu, c'est comme un un un peu un aveu de faiblesse, même si j'ai conscience que le mot est fort. Heu, on est on est que des humains, et bien sûr, heu heu, il y a c'est ça, oui, bien sûr, ouais.
Mmh. Bah, c'est pas de la faiblesse d'être, heu, d'être, heu, d au au travail dans une telle intensité et et de vouloir juste profiter un peu plus de sa famille. C'est-à-dire tu as une problématique qui, je pense, heu, que des médecins pourront comprendre et heu, voilà c'est-à-dire, heu heu, je pense que te rajouter, heu, on va dire, cette, heu, cette dimension-là de: «Ah, c'est un aveu de faiblesse», hem, je suis pas sûr qu'il faille nécessairement le voir comme ça. Voilà, tu tu tu tiens tu tiens le coup, tu fais vivre ta famille, tout ça, c'est c'est l'inverse de la faiblesse, tu vois? Donc heu, je pense que si tu arrives potentiellement à passer ce cap-là, de de rencontrer, heu, un professionnel, heu, de la médecine du travail, peut-être qu'il saura t'aiguiller. Tu lui expliques ta problématique et heu, si ça peut permettre, en fait, déjà que tu aies, heu, ne serait-ce que 2 à 3 semaines pour pouvoir te reposer et ensuite profiter pleinement de ta famille, ça peut être vraiment quelque chose qui te redonne du baume au cœur et heu, bah, t'inciter, en fait, à à voir que tu avais besoin aussi de ce temps, pour toi et pour casser un peu le rythme, heu heu, bah, d'un travail effréné.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. C'est clair. Mmh. Beh, clairement, heu, de toute façon, c'est c'est quelque chose, heu, dont j'ai besoin, dont j'ai envie, de retrouver du temps, heu, pour ma famille, donc heu, je pense que je vais suivre, heu, ton conseil parce qu'à long terme, heu, hem, je tiendrai pas. Alors, en tout cas, beh, je te remercie beaucoup pour ton écoute et ta compassion et heu, je vais appliquer tes conseils. Merci beaucoup!
Mmh. Bah, avec plaisir, il y a pas de quoi. Ben, bon bon courage à toi.